Allora, guarda, io ti contatto per chiederti un po' un'organi mhmm, non dico un consiglio, ma m magari una un indirizzamento su come organizzare, magari, il mio, ehm, chiamiamolo così, disordine digitale. Ehm, ti spiego meglio: mh, insomma, quando da quando sono usciti anche le varie i vari modelli linguistici di AI intelligenza artificiale, ehm, insomma, ho un sacco di pagine, ricevo un sacco di notifiche, le mhmm, <chuckles> r applicazioni da scaricare sul telefonino non si contano p più. Adesso, addirittura, persino il mio medico di base, il mio dottore, mi ha chiesto di scaricare un'applicazione dove carica i risultati degli delle analisi, per dirtene una. Il che, per carità, è molto, molto mhmm, può essere molto utile, ehm, però comincio a perderci un po' la bussola. Insomma, ci sono troppe informazioni e e, quindi, volevo chiederti, magari, un consiglio a come fare pulizia digitale, come eliminare, magari, quelle app obsolete o che non uso o, ancora peggio, mi portano un po' di, uhm, stress, uhm tu avresti qualche mhmm, qualche consiglio da darmi a riguardo?
Sì? Allora, quello che mi stai dicendo è una situazione, ehm, più comune di quello che pensi, ehm, in realtà. Perché, effettivamente, è proprio l'epoca che ci porta ad avere tutta questa questa confusione digitale, questo disordine digitale rispetto ad applicazioni, notifiche, mail, abbonamenti, eccetera, eccetera. Quindi, ehm, non sentirti una gocciolina in mezzo al mare, ehm, ma, effettivamente, è una cosa molto, molto comune. <clicks tongue> Ehm, ti faccio, magari, qualche domanda per capire meglio come poter orientare, ehm, la la l questa pulizia perché è di questo che stiamo parlando. C'è bisogno di fare un po' di pulizia. Uhm, ehm, come come orientare questa pulizia senza toglierti nu nulla di di utile da questo punto di vista perché è importante. Innanzitutto, stiamo parlando, principalmente, immagino, del dispositivo mobile, quindi del telefonino.
Bene, bene. Concordo. <chuckles> Esatto, sì, il telefonino è la fonte più grande di queste ehm, di questo disordine, ecco, diciam così.
Okay. Innanzitutto, io direi: distinguiamo, uhm, tra, uhm, ciò che è gratuito e ciò che è a pagamento perché, sicuramente, ecco, avere, ehm, degli abbonamenti o delle delle applicazioni a pagamento, ehm, o qualcosa che, comunque, ti porta via soldi quando non lo utilizzi è, uhm, sicuramente disdicevole. Quindi, come prima cosa, io metterei il mio focus su quello che è a pagamento. Hai dei dis hai delle applicazioni o degli abbonamenti, ehm, che ritieni possano essere sostituiti o inutilizzati e che, attualmente, stai pagando?
Ehm. Allora, no, ti devo dire che, su questo punto di vista, no. So tutto non ho niente a pagamento sul mio telefonino, quindi, da questo punto di vista, sono abbastanza ottimizzato. Ehm, forse, ecco, più ne cito più pulizie del mhmm, dal punto di vista ehm, vorrei eliminare le app che mi consumano più tempo, ecco, più quindi un costo temporale che è un post che un costo reale, ecco. Mhmm, la pulizia vorrei fare è proprio sotto questo punto di vista.
Okay, quindi già intanto ottima cosa che tu non hai qualcosa che paghi, <laughs> che poi non utilizzi quindi datti una pacca sulla spalla per questo perché sei davvero bravo e sopra la media rispetto, uhm, allo standard, quindi sii contento di di questo. In termini bene, in termini di tempo, eh, qui è già un po' più andiamo un po' più sul complesso, perché in effetti qua mi sembra che tu mi stia dicendo, in termini di distrazione, cioè qualcosa che non è realmente utile, fino a se stesso, ma è qualcosa che ti crea distrazione, corretto?
Esatt <laughs> <chuckles> Buono a sapersi. <chuckles> Ecco, bravissimo, proprio questo intendevo dire, vorrei eliminare, ehm, più possibile le cose superflue, le distrazioni come anche social media, ma non è facile perchè ehm, eh, alla fine pre non prendiamoci in giro, causano un po' di dipendenza, ecco.
Mh, <tsk> sì, sono perfettamente, uhm, conscia di di questo. Ma, invece che proprio eliminare, <tsk> uhm, perché magari questo è un atteggiamento, ehm, un po' drastico che potrebbe portarti a dire: "Okay, no non non va bene", poi magari m ti senti anche un po', uhm, fuori dal mondo magari non hai la possibilità. Ehm, perché non possiamo provare a cominciare a ipotizzare a una riduzione a una riduzione. A della quantità dei social media e B della loro fruizione. Questo potrebbe avere una dimensione un po' più ridotta e quindi fattibile secondo te?
Mh-mh. Mh, eh, no, in effetti insomma, eh, bisogna andarci in maniera graduale con queste con queste cose, quindi come dicevi tu, forse toglierle di mezzo dall'oggi al domani potrebbe essere controproducente, un certo punto di vista, perché poi magari corri il rischio di cascarci ancora più fro profondamente. Quindi forse sì questo è il un approccio più, uhm, saggio ecco. Quindi sì, sì, sì sono d'accordo.
Okay. Al di là dei social media, <tsk> c'è anche qualche altra, ehm, mhmm, qualc qual qualcos'altro che ti crea, come dire disturbo, disordine, come per esempio notifiche mail, piuttosto che notifiche di alcune applicazioni, la possibilità di fare lo shop online quindi applicazioni di shop online o di di giochi, cose che non magari non sono proprio propriamente utili sul telefono ma che, ehm, potrebbero insomma incrementare la quantità di mhmm, di applicazione, di disordine che hai sul telefono?
<sniffs> Ehm, allora giochi no, per fortuna, perché insomma se non passerei veramente troppo tempo al telefono e quindi li ho l già eliminati. Effettivamente ci sono mhmm, c'è un'app che mi richiede ogni giorno di minare i Bitcoin, che è una una mezza truffa, insomma, che però mi prende via 1 minuto, però 1 minuto ogni giorno poi se la moltiplico, insomma, eh, eh sono un sacco di di ore. Quindi questa è la effettivamente, ora che mi ci fai pensare, la vorrei eliminare. Ehm, a parte questo non c'è molto, poi ci c'è l'annoso problema dei gruppi WhatsApp, quelli familiari, che non si sa mai come gestire. Io vorrò uscire, ma sembra maleducato uscirne. Eh, ecco, WhatsApp è una grande perdita di tempo, perché spesso arrivano magari messaggi che insomma, automatici di buongiorno, che non portano al nient'altro che ehm, che disturbo. Ehm, ma ehm, sì, la cosa più grande è i social media perché le sai, non è portano solo disordine digitale, ma sono anche una grande fonte di ansia per quanto mi riguarda, perché io, uhm, tra l'altro mi informo anche tramite social media, e spesso ci sono, ehm, appunto articoli, sai, in questo periodo del mondo praticamente ci sono un sacco di brutte notizie che si susseguono, e quando leggo la mattina, e le notizie sono quasi tutte brutte notizie, e quindi magari inizio già la giornata dal primo momento in cui metto il piede fuori dal letto, ecco, questo mi dà piat particolarmente fastidio.
Okay. Allora, ho un quadro abbastanza completo rispetto a uhm, a a quella che è la tua fruizione del dispositivo mobile e, ehm, mi sento adesso di poter collezionare una serie di di consigli. Innanzitutto, uhm, mettiti quello che ti consiglio è di metterti lì a tavolino e di fare, appunto adesso noi abbiamo fatto una sorta di di riepilogo di come lo utilizzi, e già sono venute fuori tante tante idee, tante necessità, uhm, ma di farlo proprio a tavolino. Ti metti lì, e vedi quali sono le applicazione che usi tutti i giorni, quelle che non usi, quelli che usi saltuariamente, quelli che non usi mai, e intanto, in questo modo, <inhales> ehm, fai una sorta di uhm, di riepilogo, di utilizzo di quello che veramente ti serve. Chiaramente ci sono, magari, delle applicazioni che non utilizzi magari mai, tipo, magari, faccio l'esempio di quella del dottore, che comunque devi tenere perché è è utile, quindi una volta che hai prioritizzato il tutto anche, ehm, dagli una scali da tenere, non da tenere, a non solo in base all'utilizzo ma anche in base all'utilità che ha questa applicazione. <breath> Una volta fatto questo già fai una scrematura pazzesca, uhm, sicuramente rispetto a quello che è il contenuto del del telefonino. Sono certo che già solo fare questo ti aiuterà tantissimo. Un'altra azione che puoi fare per i social media, uhm, ci siamo detti, uhm, magari disinstallarli totalmente è faticoso, è un <tsk> un obiettivo irrealistico, però magari invece che avere 5 social media sul telefono, magari 1, 2 quelli principali, e già riduci il rumore. Uhm, magari la d disis dis nelle impostazioni disattivare le notifiche, di modo che, uhm, ecco, il rumore si diminuisce ulteriormente, nel senso che ne fruisci solo ed esclusivamente quando fisicamente vai ad aprire il social media. Se qualcuno ha bisogno di scriverti gli dici di non scriverti sul social ma di scriverti tramite WhatsApp o da qualche altra parte e hai risolto il problema, o comunque magari ti ti proponi delle sessioni in cui vai a controllare, vedi i messaggi. Sarai meno tempestivo, ma sicuramente sarai anche meno disturbato. E, uhm, per
Mh-mh. Eh m sì, infa Mh-mh. Mh-mh. Mh. Mh. Eh non è male. Mh.
e per quanto riguarda il gruppo WhatsApp, eh, beh, io lì ti suggerisco il silenzioso. <laughs> Di silenziare tantissimi gruppi, tanto appunto, sono rumori. Sono tanti "Buongiorno" l’hai detto anche tu: "Magari non esco dal gruppo perché, uhm, mi sembra maleducato, però in effetti non non mi serve, non lo controllo". E tienilo lì e si c e e silenzialo come se non ce l'avessi, poi ogni tanto magari vai a a controllare tutto quanto, e e togli tutte le le notifiche in 1 volta sola quando ne hai voglia. Però, ecco, non diventa più un un disturbo ripetuto, perpetuo di tutt m durante tutte le tue le tue giornate, quindi, uhm, in questo modo riduci riduci tantissimo, e il tuo telefono ringrazia, soprattutto perché non dovrà lavorare costantemente e continuamente.
<chuckles> Mh. Eh, sì. Sì. <laughs> È vero è vero. No, un ottimo consiglio questa cosa del silenziare, guarda, è la prima cosa che farò appena finiamo la nostra conversazione. E mi sembra molto intelligente anche in consiglio quello di magari, ehm, lasciare solo 1 social media, quello principale sul telefonino, e l'altri nessuno mi può obbligare, lo posso controllare al computer quando magari ho un tra un buco e l'altro del lavoro. In questo modo, ehm, ho comunque un quadro della situazione generale, però non ho più la distruzione, ecco, sott'occhio del del telefonino con le a con le altre a ehm, so con gli altri social media. Quindi è sicuramente un ottimo un ottimo consiglio a cui non c'avevo pensato, e tra l'altro in questo modo alleggerisco anche la memoria del telefono, quindi è doppiamente un buon consiglio. Ehm, allora, guarda, non mi rimane che ringraziarti tanto per queste dritte, effettivamente sono delle mi hai dato una un una visione da una prospettiva che non avevo mai considerato, quindi ti ringrazio tanto e e alla prossima.
Grazie a te, e in bocca al lupo con tutta questa operazione di disinstallazione.